Selam!
Hı Selam! Naber?
İyidir, sen nasılsın?
Ben de iyiyim. Ya, sana bir şey soracağım ya! Hobilerin insan ilişkilerini nasıl etkiliyor sence? Ya, bende şey oluyor ge genellikle. İii, ben oyunlarda insanlarla karşılaşıyorum, eee, ve de enerji tutuyor o zaman. Bir de iyi oynadığın zaman insanlar seninle daha fazla, eee, şey yapmak istiyor; seni, onlarla birlikte, eee, birlikte vakit geçirince onlar da zevk alıyor ya, seninle birlikte. Ya, birden ç fazla arkadaş edindim aslında ben oyun sayesinde. Evet. Hem güzel arkadaşlıklar oluyor. Sende hiç böyle şeyler oldu mu? Yani bir hobin sayesinde.
Hı hı. A O! Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hıı! He! Tabii ki. Hı hı. A, hadi ya! A, güzelmiş. A ya, hı hı! İyi Tabii, tabii. Ben benim de hobilerim var aslında. Hani, ben mesela spor yapmayı çok severim. Hani, mesela gidip bir kütüphane grubuna katılmayı severim. Kitap okuma grubuna katılmayı severim. Hani, biraz daha böyle şeyler yapmayı, ho o ııı, topla res toplu şeyler hoşuma gidiyor. Ama, hani, hiç oyunlarla aram olmadı. Hani, küçüklükten beri çok da öyle, hani, oyuncu bilgisayarım tarzı, hani, oyun ekipmanım da olmadı aslında. Hani, belki de ondan dolayıdır bilmiyorum ama çok bir bilgim olmadı küçüklükten beri. Daha çok dışarıda olayım, ben bir gezeyim kafasında oldum. Ama dediğin çok doğru mesela, hani, hobi her ne olursa olsun. İster o online olsun, ister yüz yüze olsun, ister, hani, konuşmadığın, kitap okuduğun bir ortam dahi olsa sosyalleşebiliyorsun. İnsanlarla tanışabiliyorsun. Temas kuruyorsun ve, hani, herkes aslında yeni bir hikâye bizim için. Herkesin farklı bir dünyası var. Oraya giriyorsun aslında, değil mi?
Hı hı. Hı hı. A! Hı hı. Hı hı. A! Hı hı. Evet. Olabilir. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Evet. Evet. Hı hı. Değil mi? Be Evet. Hı hı. Hı hı. Değil mi? Bence de öyle yani. Yani, z kendisinin zevk ve eğlencelerinle tanışabileceğin birden fazla insan oluyor. Ya, sohbet alanların aynı, eğlence alanların aynı. Yani ister istemez, iii, birlikte vakit geçirince eğlenebiliyorsun bu insanlarla. Hani, spor dedin, yani, ben da eee, 3 ayda 1 i spora giderim. Sporda bazen Yani, genellikle, iii, hani, böyle, bir bench press'in altına yattığın zaman ar iz böyle, son setleri zor bir şekilde çıkartmaya başlıyorsun ya, s kendini zorlamak amacıyla. Orada birkaç hiç random bir insan geliyor, rastgele bir insan geliyor, sana bir destek çıkıyor ya! Yani, bazen öyle insanlarla da inanılmaz bir, iii, spor arkadaşı edinmiş oluyorsun. Ya, özellikle spor arkadaşı edinmek çok önemli bence ya! Yani, destek oluyor.
Hı hı. Tabii, tabii! Ha ha. Ha ha. <chuckles> He he. Evet, evet! He he. He he. Hı hı. <chuckles> Doğru. Doğru, doğru! Tabii, tabii! Kesinlikle! Hı hı. Hı hı. Evet, evet. O çok mesela iyi oluyor. Bir anda, hani, böyle, sıcak şekilde. Zaten zorlanmışsın, zaten, hani, enerjin bitmiş. Hiç o, böyle, hani, biraz da spor işi, biraz ego işidir ya aslında. Hani, egolu bir şey yapıyorsun. Hani, yani, u kaldırıyorsun, ağırlık çekiyorsun, hani, en iyi olman lazım aslında ki öyle bir baskı asla yok bu arada. Biri seni, böyle, bir el atıyor, yardımcı oluyor. Hani, o kişiye, böyle, hay hani, hayran oluyorsun aslında. Hani, "Ne güzel ya, direkt beni anladı, yetişti." diyorsun. Evet, benim de arkadaşlarım oluştu aslında. Hani, yabancı olarak olsun, Türk olarak olsun. Hani, e bir şekilde, ı yani, insanın nerede nereden olduğu, dilinin ne olduğu fark etmede fark etmeden aslında ortak şekilde kaynaşabiliyorsun. Hani, gerçekten etkili oluyor spor yapmak onun için. Ben, hani, spora ben de 2 hafta falan gidemedim ama, hani, şu an gitsem mesela aynı ekip hâlâ orada devamdır. Öyle söyleyeyim. Onlarla geriden, yeniden kaynaşabiliyorum aslında o iyi oluyor.
Hı hı. Hı hı. <chuckles> Evet, evet. Hı hı. Değil mi değil mi? Hı hı. Hı hı. A. Gerçekten öyle. Ih. Hı hı. Evet ya! Aynen öyle. Hı hı. Evet. Ya!

De ya. Peki şey oldu hiç karşılaştın mı? Yani illaki karşılaşmışsındır spor salonlarda, hani, böyle bazı, iii, aşırı kaslı insanlar kasıntı kasıntı geliyor ya; omuzlar böyle geriye atılıyor, göğüs öne çıkıyor, bu şekilde biraz kollar açıktan yürüyorlar ya. Yani bilerek yaptıklarını düşünmüyorum, kesinlikle bilerek yaptıklarını düşünmüyorum bu arada. Hani, iii, ister istemez doğal bir şekilde, iii, yüzeye çıkıyor. Sende de oldu mu böyle şeyler?
I, ha ha. I, ha ha. <chuckles> Ha ha. Hı hı, hı hı. <chuckles> Tabii, tabii. I, ha ha. Eee, yok aslında. Hiç ben o kadar kaslı olamadım ama tabii ki insanın böyle bir öz güveni yerine geliyor, kendine güveni. Daha böyle dik, daha dik yürüyorsun. Daha böyle, hani, eee, enerjik oluyorsun. O tabii ki yansıyor ve, hani, mesela arkadaşlarına bakıyorsun oradaki arkadaş edindikten sonra arkadaşlarına bakıyorsun. Onlar da öyle yapıyorlar ama kimse isteyerek yapmıyor aslında hani. Ne bileyim? Mesela spor salonundan çıkıyoruz. Yine herkes öyle gezmeye başlıyor, hani aslında. Özellikle antrenman sonrası, hani ö kasların şişince, e, bir şekilde yürüyüşün bozuluyor aslında. Hani böyle bir daha dik yürüyorsun. Daha böyle kasılarak yürüyorsun. Ya, evet, aslında, yani, ve mesela ben o insanlarla çıkıyorum. Dışarıda bir kahve içiyorum. Bir yemek yiyorum açıkçası. Hani, günümü de verimli kullanıyorum hani. 2 saat spor yapıyoruz ama 2-3 saat de dışarıda görüşüyoruz aslında. E, tamam işte, benim günüm bitiyor aslında. Hani bu kadar sosyallik net yetiyor bana. Öyle söyleyeyim.
Değil mi ya. Evet. <chuckles> Değil mi ya? Bence de öyle. Hı hı. I hı. Evet canım. Hı hı. Evet. I hı. Hı hı. Yani, evet, evet, doğru. Ya, aynen ya. Ben mesela ben genellikle halı sahalara giderim ya. Halı saha grupları olması benim çok hoşuma gidiyor. Yani, bir, eee, bir grup buldum sağ olsun şirkette. Eee, her hafta rastgele bir, eee, takım toplanıyor. Yabancı oluyor genellikle. Çok zevkli oluyor açıkçası. Ben seviyorum halı sahayı. Kışın gitmiyorum, özellikle kışın gidemiyorum. Çok soğuk oluyor, donuyorum, hareket edemiyorum. Koşsam bile bir şey olmuyor yani, ısı fayda etmiyor.
Hımm. I, ha ha. I, ha ha. A, güzel! Ha ha. I, ha ha. Hımm. Ha ha. Ha ha. Hıı. Tabii bir de hasta olabilirsin, tabii ki.
Kesinlikle öyle. Hasta olma imkânı çok Hasta oldum zaten bir keresinde çağırdılar illa gel, illa gel diye. Gittim. Yani ama, eee, yazları benim en zevk aldığım spor türü bence ya, halı saha. Hı hı.
I, hıı. I, he he. İii, güzel ya. Evet. Çünkü top toplu olarak yapılıyor. Takım oyunu zaten hani karşı tarafta takım oluyor ama, hani, gün sonunda onlarla oturup çay kahve içiyorsun aslında. Buluşuyorsun dışarıda. Hani, o maç sonrası, maç öncesi bir son konuşma oluyor. Ben de çok severim aslında halı saha etkinliklerini, öyle hani hem spor yapıyorsun hem sosyalleşiyorsun aslında ve hobini yapıyorsun aslında, hani. Spor yapmayı hepimiz seviyoruz. Özellikle, yani, hani, eee, bizim Türk toplumunda top peşinde koşmak, hani futbola bir merak oluyor aslında açıkçası. Yani bu çok nettir. Çocuğa versen topu şu an, ııı, gol atmaya çalışır direkt, hani bunu sanki doğuştan biliyormuş gibi, değil mi?
Hı hı. Aynen öyle ya. Hı hı. Evet. Hı hı. Evet. Kesinlikle öyle bence. Hı hı. Evet. <chuckles> Hı hı. Kesin Evet, genetik genetik, bizim Türk kültüründe genetik ya. Anne karnında başlıyor. Ben, eee, ileride ehli bir çocuğum olursa direkt zaten, eee, klasik müzik yerine Fenerbahçe marşları dinletmeyi düşünüyorum. <chuckles>
Tabii, tabii. <chuckles> I, he he. I, he he. Fenerbahçe Marşı ve top mesela. Bir tane forma alınır ve, hani, aslında çocuk direkt doğuştan hobisi belli olur aslında da bir şekilde, yani, hani. <chuckles> Evet. Ya, açıkçası mesela, hani, dedin ya, "Online oyunlar oynuyorum." diye. Oradaki arkadaşlarınla daha sonra başka yerden ekleşiyor musunuz? Ne bileyim Instagram, Facebook gibi falan, hani A, güzel! He he.
Evet, hı hı. Evet, kesinlikle, ce seçme şansı yok yani. <chuckles> Hı hı. Evet, evet. O!

Ya doğru. Bence a yani, şu konuda biraz, eee, şeyim ben biraz. Bilmiyorum. Belki, eee, şu anki eski jenerasyon bence artık şu anki nesle ayak uyduramıyor gibi geliyor. Bence düşünce yapısı ya bizim için değil. Biz iki a jenerasyon arasında bir köprü gibiyiz artık. Yani, ama bizden önceki, yani, bizden sonraki jenerasyon ve eski jenerasyon arasında çok büyük fark var. Bence ikisi bir aralarında köprü olmak bile çok zor geliyor bana. Yeni teknoloji sayesinde hobiler tamamen farklılaştı, tecrübeler tamamen farklılaştı ve bu sayede, hani şey de olabilir, eee, birbirlerini anlayamıyorlar bence, eee, yorumlama şeklinde. Hatta bazen, eee, dedem de şey diyor mesela, ben evden çalıştığım zamanlar ya da evden bir şey yaptığım zaman, diyor "Sen nasıl böyle, eee, çalışıyorsun, nasıl böylesinin çalışmana izin veriyorlar." gibi. Hani, onların zamanın da hep şeydi ya.
Hı hı. Hıı. Hı hı. Hı hı. Hımm. Kesinlikle, doğru. Tabii, tabii. Hıı. Ya He he. <chuckles> <chuckles> Hıı. Tabii, tabii, şimdi. Evde aslında evde o oturulur ya da evde yani dinlenilir aslında. Çünkü iş dışarıda olur. Ne bileyim mesela dışarıda hani bir fiziki bir şey yapsan o iş olarak sayılır ama, hani, evde oturunca ve çalıştığın zaman bunu saymıyorlar. Gerçekten haklısın bu konuda. Birazcık tabii, biraz burada bizim de kabahatimiz var. Biz biraz onları kendimize çekmedik aslında. Biraz daha onları soyutlamış olduk sistemden ister istemez ve teknoloji çok hızlı gelişiyor artık. Mesela, hani yapay zekâ diye bir şey yoktu beş yıl önce. Şu anda hayatımızın her yerinde açıkçası. E, buna biz entegre olduk ama mesela ya olamasaydık bu kadar hızlı gelişmeye, entegre de olamayabilirdik. Daha, hani, onlar bilgisayarı açmayı daha, hani, çok yeni yeni anlarken, şu an biz yapay zekâ diye bir şey var diyoruz ve hani her şeyimizi yardımcı oluyor diyoruz hani. Eee, akılları almıyor muhtemelen ki ben birkaç tane YouTube videosu gördüm. Yapay zekâ tarafından yapılmış video, yapay zekâ yapmış videoyu. Bildiğin insansı gibi, hani, konuşuyor ediyor, ağız hareketlerine kadar aynı bire bir. Hani, sen bunu daha bilgisayar yeni açmış, bir yeni açmayı öğren öğrenen birisine aslında onu inandıramazsın, bunun yapay zekâ tarafından yapıldığı yapıldığına.
Evet, evet, hı hı. Evet. Hı hı. Öyle. Değil mi? Evet, evet. Hı hı. İnanılmaz derecede. Evet. Kesinlikle. Evet. Hı hı. A! Çok kötü olurdu böyle ya. Hı hı. Evet, evet. I hı. Evet. <chuckles> Ben de gördüm. Evet. Evet. İlginç değil mi? <chuckles> Yani, benim, benim dedem inanmaz şahsen. Gerçekten i hayatta inanmaz ya, gerçektir ya.
<chuckles> Gerçekten evet yani. Ben bile şok oluyorum. Ben bile inanamıyorum açıkçası bazen hani gördüğüm şeye. Nasıl ya diyorum. "E, bu gerçek." diyorum. Sonra yorumları okuyorum. "Yok değil." falan yazıyorlar ama hani, gerçekten anlamak çok zor.
Aaa, o AI. Evet. Bence de ya. Bu, <clears throat> ya, i zaten zaten artık benim de yeni hobilerimden birisi bu. Ben de deniyorum ya, yeni videolar yaratmaya çalışıyorum. Ama daha hiç paylaşmadım. Eee, bir ara şey yapmayı düşündüm açıkçası, eee, eski diz finali yapmış dizilerin finallerini değiştirerek, örnek veriyorum; ChatGPT'ye bu finali ben beğenmedim, farklı bir sonla bitir, eee, diye. Ama aslında çok fazla telif, sıkıntı olduğu için, ya bir yerde de gördüm açıkçası, o nedir, onu Yaprak Dökümü'nde gördüm herhâlde. Bir finalini değiştirmişlerdi galiba yanılmıyorsam. Ben de yapmayı düşündüm yani, aklımdan geçmedi değil. Şey geldi aklıma direkt, bilmiyorum hiç Ezel dizisini izledin mi?
He he. A. O, çok güzel. Hı hı. Ha ha. A, çok mantıklı. Ha ha. Ha ha. Ha, doğru. I hı, hı hı. Hı hı. Tabii, tabii. İzledim, izledim, evet.